بصراحة ما جرَّبتش إن أنا أتلاشاه بالشكل دوّة، بس عارفة اللي جرَّبته إيه؟ إني لمّا أحس إن هُم بيتكلموا في حوار مثلًا ورأيي مختلف عنهم، أقوم من القعدة، أخش أقف في البلكونة شوية، آآ، أعمل حاجة في المطبخ، آآ، أعاكس في الولاد الصغيرين شوية. آآ، بس لو صوتهم عَلَى في النقاش وهُم بيتناقشوا، دايمًا أخويا وأختي دايمًا هُم إيه اللي بيطرحوا، وتلاقيهم هُم الاتنين منسجمين ودايمًا آراءهم هُم الاتنين زي بعض. فلو حسيتهم منسجمين أوي بقى وعَمَّالين يتكلموا بصوت عالي، والحوار مضايقني جدًا ومش جاي على هَويتي، بالاقي غصبٍ عني رجعت قُلت لأ، يعني لأ، اللي أنت أن أنا رأيي مختلف، أنا شايفة كذا، أنتم بتتكلموا إزاي؟ اللي أنتم بتقولوه ده ما ينفعش. ونبدأ بقى نختلف في آراءنا ونبدأ ن نِشد قُصاد بعض بسبب إن أنا اتدخَلت. بس جرَّبت يعني، بس ما حس مش حاسة إنه جاب نتيجة.
إمم. إمم. إمم. إمم، إمم. فاهماكِ، آه. إمم. إمم. إمم. فاهماكِ طبعًا. أنتِ ممكن تكوني جرَّبتِ بطُرُق مختلفة، زي إن أنتِ بتبعدي عن الحوار. أنا يعني باقول لِك إن أنتِ ما تبعديش عن الحوار، اتناقشي بشكل عقلاني أكتر. وممكن برضو إن أنتِ تتكلمي مع أخواتِك يعني، وأنتم قبل ما يحصَل أي مشكلة، آآ، اتكلمي معاهم طال يعني أنتِ أنتِ شاي أنا شايفة إن أنتِ شخص بيحب إخواته جدًا، وبيكون خايف على مشاعرهم، ومش عايز يكون في مشكلة، ودي حاجة كويسة جدًا يعني. أنتِ ممكن تتكلمي معاهم وتقولي لهم أنا مش حابة إن يبقى في مشكلة ما بيننا آآ، عايزين نهدا على بعض شوية، لو في أي خلاف ن نعرَف نتكلم فيه بالراحة آآ لو في أي اختلاف في وجهات النظر، إحنا إخوات، وأنا باحبكم. ممكن تعبَّري لهم مثلًا عن عن مشاعرِك اللي جواكِ، وعن اللي أنتِ بتحسيه وقت ما يكون في خلاف ما بينكم، حتى لو على مواقف مش مستدعية وحاجة صغيرة آآ، وتقدَروا فعلًا توصَلوا لحل وَسَط. فكرة إن أنتِ تبدئي بحاجة من نفْسِك لوحدِك وهُم الاتنين مش واخدين بالهم من الحاجة دي، ممكن تكون م ما تأثرش أوي زي إن أنتم ال3 آآ، يعني متفقين على حاجة واحدة. يعني بتقولي إن أنتِ ممكن تقومي تطلَعي البلكونة وهُم الاتنين بيتكلموا آآ، فيحصَل خلاف هُم ال ما بينهم هُم الاتنين وأنتِ تدخلي، فيبقى الخلاف بيزيد أكتر مثلًا بيبقى منكم أنتم ال3. ف ففكرة إن هُم مش فاهمين أو مش واخدين بالهم إن في مشكلة أصلًا، آآ لأ، يفهموا وإن في مشكلة ويعرَفوا يتعاملوا إزاي فيها، وأنتِ تتكلمي معاهم وتقولي لهم اللي أنتِ حاساه، وتفهمي كل واحد برضو بيفكر إزاي. ساعات الكلام في الخلافات بيكون حَل كويس جدًا، يمكن هُم أصلًا مش واخدين بالهم إن إن دي حاجة بتتعبِك أو دي أصلًا في مشكلة، هُم ممكن يكونوا بيتناقشوا، في اختلاف بسيط، فيضطروا إن هُم إمم.
حلو. حلو أوي. جميل جدًا، يعني ممكن أعمله.